Và theo bạn thì nếu mà mình tập trung với công việc quá mà mình quên đi những cái cuộc điện thoại, chẳng hạn như, à, sếp bảo là phải check mail check mail thường xuyên, à, mà à, mà mà mình cứ tập trung mình làm việc mà mình không có check mail là sếp la mình, thì bạn nghĩ sao?
Ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. À. Ừm, đúng, đúng, đúng, chính chính như mình gần chung với bạn rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Mình nghĩ là những cái gì mà sếp nói ra thì mình, kiểu, đúng thôi, tức là cũng muốn sếp cũng muốn công việc đó trơn tru kìa. Thì cái việc mà tạo mà thói quen check mail như vậy thì mình nghĩ là có thể thực hiện ở trên máy tính đồ cũng được mà, tức là máy tính cũng có mail, đúng hông? Đâu phải là điện thoại mới có mail đâu, thì thay vì bạn dùng điện thoại thì người ta tưởng là bạn dùng đang dùng cho mục đích cá nhân, thì có thể là dùng máy tính để mình check mail được mà.
Mình mình đồng ý với bạn, mà mình đồng à, mọi thứ đã có quy rồi mà ra ờ, mình không, ơ, mình nghĩ là mình cũng không có dùng điện thoại
Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm. À, nhưng mà mình đang hiểu, mình hiểu như, kiểu, mà check mail mà check mail, kiểu, có thể là sau giờ làm hay sao? Hay là trong giờ làm?
Quy ờ. Mình mình, ơ, ở trong giờ làm việc ờ, mình trong giờ làm việc.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm.
Ừm, tại vì cũng ảnh hưởng á, cũng hưởng với là chờ xin à, sếp tặng cho mình, chứ mình
À, đúng rồi, cũng có ảnh hưởng, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm hưm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hưm, ừm hưm.
Nhưng thật ra cái khoản gì đó thì mình mình mình sao mình hông mất cũng đến công việc, ừm.
Kiểu vậy, kiểu vậy. Ừm. Đúng rồi. chính xác, chính xác. Đúng rồi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Mình đồng ý với bạn. Ừm hưm. Ừm.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? là mình mà bản năng của mình sử dụng điện thoại là mình không có va thật á, hoặc đặt gì hết bằng điện thoại.
Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Ừm hưm, ừm hưm, tức là bản thân ừm.
Nghĩa là mình bỏ mình bỏ hoàn toàn, mà mình không đem điện thoại theo luôn.
Ừm, không không mình nghĩ là không không có nên một cái, kiểu, là có nó, kiểu, là nó nó nó nó, gọi sao ta? Hơi hơi tiêu cực ạ vạ hay là, kiểu, mà nó tiêu cực như vậy. Tức là nó làm quá như vậy thì mình không nên, tại vì nó rất rõ ràng là điện thoại được được được sinh ra để phục vụ cho, ờ, cần thiết cho mình. Tức là nó không chỉ trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày nữa, chứ bây giờ mình cũng vậy, gọi là, mình để mà nói là để mình tập trung hoàn toàn công việc mà mình bỏ, không có mang theo điện thoại thì là, kiểu, nó nó hơi quá rồi, nó hơi mà gọi một cách thái quá. Cho nên mình nghĩ là bằng một cách nào đó mình vẫn có thể cân bằng được cái việc sử dụng điện thoại và làm sao đó tập trung vô trong công việc một để mà làm việc một cách hiệu quả nhất. Ừm hưm, mình nghĩ là không mình nghĩ là hông có đâu, mỗi c cá nhân mình thì có thể là theo mỗi cái người thì có một cái cách khác nhau, nhưng mà nhìn chung đại loại thì làm sao đó để mà, ờ, sử dụng điện thoại mà cân bằng, đúng rồi, phải cân bằng được.
Ờ, ờ, ờ, ờ, đúng rồi, ờm. Cần thiết, đúng rồi. Ừm. Mình phải cân bằng mình phải cân bằng giữa công việc cá nhân và công việc của tập thể để xê khi mà mình giải quyết vấn đề thì nó tạo cho mình cái sự thoải mái cho công việc và hiệu quả trong công việc của mình nữa. À.
Chính xác, chính xác, phải cân bằng, ừm. Đúng rồi. Chính xác, chính xác, đúng rồi, hoàn toàn đồng ý với bạn luôn. Tức là phải làm sao mà cân bằng được như vậy thì mới, gọi là, hiệu quả nhất, chứ không thể là để mà nói là tại vì, ề, công việc nó của tôi mà nó nó nó cần sử dụng điện thoại nên tôi cần nhiều sử dụng điện thoại hàng ngày gì, kiểu đó, như vậy thì không nên, đó, kiểu như vậy. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. À, mình mình đồng ý với bạn. Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình những, ơ, kiến thức và những kinh nghiệm khi khi mình sử dụng điện thoại trong giờ làm việc của mình nha, à
Ừm, ừm. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ừ, cảm ơn chia sẻ của bạn hôm nay rất là nhiều. Ừm, chúc bạn một ngày tốt lành nha. Ô kê bạn.
À. À, xin chúc bạn có một ngày tốt lành nghe. Xin chào. Ô kê, à, bye bye bạn, hẹn gặp lại nha.
Ừm, ừm, ô kê bạn. Ô kê, ô kê xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye. Bye bye bạn, hẹn gặp lại, bye bye.

Ừm hứm. Đúng, đúng, đúng, không ảnh hưởng gì đi, mình nghĩ là không ảnh hưởng thì mình nghĩ là hông sao đâu. Ừm hứm.
À, mà bạn có nghĩ là khi mà các em buồn á, ờm, mình nói mình nói chuyện rất lâu là để mình hông?
Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ờ, để mà nói thì mình nghĩ là sao ta, ừm, mới khó à, mình chưa gặp cái tình trạng đó bao giờ, hông biết là bạn có thể bạn đã từng, ờ, có có có có b đưa vô tình trạng đó bạn có bạn có kinh nghiệm nào có thể chia sẻ cho mình, được hông? Ừm hứm.
Mình coi là trường hợp đó là của mình. Thật ra là mình biết nhà mình biết là nhà bạn ấy có vấn đề thật, ờ, bạn ấy nhận điện thoại từ người thân, và khi mà bạn ấy đi ra thì bạn ấy nói chuyện khoảng 15 phút, mình thấy là, ờ, có ảnh hưởng đến công việc của nhóm thật. Ờ, mọi làm mọi người phải chờ tại vì á, mỗi người là có một khi làm việc thì, ờ, mắt xích với nhau, mà thi khi mà một người đi ra thì mọi người sẽ phải dừng lại và mình nghĩ là việc đó thì không nên. Mình đã đồng mình đã đồng ý cho mọi người đi ra ngoài sử dụng điện thoại để cho việc cá nhân. Tuy nhiên mình phải biết, mình phải biết giới hạn nó, chứ mình ờ, đúng rồi, chứ mình không nên lạm dụng nó. Như vậy nó ảnh nó ảnh hưởng đến công việc của mình rất nhiều.
Ừm, ừm. Sao, sao? À. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm hứm. Ừm. À há, à há. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cũng h cũng hơi hơi hơi Ừm hứm, đúng rồi. Ừm, ừm. Chính xác, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, cái giới hạn, đúng hông? Ừm hứm, đúng rồi, không nên lạm dụng. Ừm hứm, ừm hứm. Vậy thì theo bạn thì làm sao mà để m mình cân bằng được cái việc mà sử dụng điện thoại và phải tập trung vào công việc? Bạn có một cái cái mẹo nào để chia sẻ hay không?
Ờ, đối với mình thì, à, cũng không có, gọi là, chia sẻ hay là một cái mẹo gì đó đâu. Mình nghĩ là mọi người phải tuân thủ ta, mình phải à, đưa ra quy định thì mình phải tuân thủ trước. Nghĩa là, à, khi mà mình biết, ờ, biết là có vấn đề gì tới điện thoại của với với với với mình, à, thì mình suy nghĩ là, à, mình phải vì đội lợi ích chung của nhóm, của công ty, thì, à đúng rồi, thì thì mình phải dừng lại thôi. Chứ nếu mà bạn thấy, à, bây giờ tui muốn nghe, bản thân của người đó muốn sử dụng điện thoại để làm việc cá cá nhân, thì mình nghĩ là nó ảnh hưởng đến lợi ích g của tập thể thì, ờ, thì ờ, thì không mình không nên.
Ừm hứm. Ừm. Ừ, à. Ừm hứm, ừm hứm. Tuân thủ, đúng hông? Ừm. Ừm hứm, ừm hứm, tuân thủ trước. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, vì lợi ích chung của nhóm, đồng ý, đồng ý. Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm. Chính xác, hoàn toàn đồng ý với bạn luôn, kiểu là mình phải phân biệt rõ ràng được cái việc là điện thoại về công việc và điện thoại về cá nhân như bạn nói, đúng hông? Nếu mà công việc, ờ, yêu cầu thì có thể là dùng sim điện thoại. Nhưng mà nếu mà làm sao nếu mà cứ vấn đề riêng tư đi chẳng hạn thì cũng hạn chế đi. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm hứm.
Đúng rồi. Ờ. Đúng vậy, đúng vậy.
Ừm hứm.